Dir auch. Hallo.
Hi. Wie geht's dir? Schönen Abend.
Ja, ganz gut. Ähm, ja, äh, heute viel gearbeitet und du?
Ja. Ja, ich, äh, bin auch ziemlich fertig. Äh, war 'n langer Tag und ich habe dann auch bald keine Lust mehr. <chuckles> Also genau.
Ja. Ja, ähm, ähm, hoffentlich bekommst du heute vielleicht, äh, mehr Schlaf.
Das hoffe ich auch, danke. Ähm, und also, bei Schlaf ich ich ich liebe ja Schlaf, ne? Und, äh, ich brauche ja auch Schlaf und manchmal, also m wenn ich mir dann wenn ich dann so im Bett liege, da ist mir alles egal.
Ja. Ja.
Also, da möchte ich noch schlafen und
Oh, echt? Das ist ja toll. Dann dann müsstest du doch eigentlich 'n guten Schlaf bekommen.